ใช่ เพราะว่า อา อย่างที่บอก ถ้าเอางานเดิมรายได้มันก็อาจจะไม่ดีเท่านี้ หรือว่าถ้าเอางานที่รายได้ดีกว่านี้มันก็จะไม่ใช่งานแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไป ก็ไม่รู้จะดีกว่าจริงหรือเปล่า อะไรเงี้ยเนาะ มันก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ ๆ เออ เราก็กลัวแบบนั้นจริง ๆ กลัวไปแล้วกลายเป็นว่าเราแบบ เสียดาย ที่เก่า เพราะว่าเราเจอแบบ อ เจอคนรอบข้างเยอะอะค่ะ เพื่อนหรือสามีเองก็ตามแบบ เหมือนวิ่งตามหางานที่ดีกว่างานเดิม แต่กลายเป็นว่า ไอ้งานเดิมที่มีอยู่อะ มันกลับดีที่สุด แล้ว ตลกเปล่า? เออ คนทำงานไปมันเป็นเรื่องปกติ ทำงานไปสักพักหนึ่งมันจะเบื่อ มันจะอิ่มตัวเนาะ ก็เลยแบบ เอ๊ะ! ไปนู่นดีกว่า ไปนี่ดีกว่า เหมือนมันเจออะไรที่คิดว่าน่าจะดีกว่าที่เก่าก็ไป แต่ปรากฏว่า <chuckles> มันเสียดายที่ เก่า อยากจะกลับไปอยู่กับที่เก่า เราก็กลัวแบบนั้นเหมือน เหมือนกัน ก็เลยเนี่ยนะ ทนอยู่มา จนถึง เนี่ยค่ะจะเข้าปีที่ 4 แล้ว
อืม อ อืม ใช่ อ๋อ เฮ่ย ก็แสดงว่าจริง ๆ เราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกมาสักพักแล้ว อะไรอย่างนี้เหรอคะ?
อืม คือเคยก่อนหน้านี้เลยนะคะ ทำงานได้ ได้ปีหนึ่ง จะออกแล้วค่ะ เพราะว่า เหนื่อย เหนื่อย แต่ตอนนั้นอะค่ะที่จะออก
อ๋อ ตอนที่ดูเด็ก ๆ ใช่ไหม? ตอนที่ดูเด็กยังดื้อ ดื้ออยู่
เออ มันเหนื่อย แล้วก็ตอนนั้นเขาเลยขึ้นเงินเดือนให้แบบ โอ้โฮ 20% ได้มั้ง เราก็ อ้าว! โธ่ ทีแรกไม่ให้ฉันเท่านี้อะ <chuckles> ให้ ให้เราตั้งแต่นี้ตั้งแต่แรกล่ะ เออ เหมือนเขาก็
โอ้โฮ ก็เยอะนะ <chuckles> ใช่สิ ให้แต่แรกเราก็จะ เราก็จะได้มีแรงจูงใจในการอยู่ต่อนะ <giggles>
เออ ๆ ๆ ใช่ อาจจะเป็นอย่างงั้นด้วย แต่เราเพิ่งรู้ไงว่า แล้วเรามีดีกรีด้วยไง โอ้โฮ รู้งี้แบบน่าจะเรียกเงินเดือนสูงกว่านั้น เราก็คิดในใจ แต่นั่นแหละ พอเราทำเหมือนปี ปีแรก แล้วเราทำให้เขารู้แล้วว่าการทำงานของเราเป็นยังไง แล้วเขาก็บอกเลยว่า แบบเขาไม่อยากเสียเราไปนะ อันนี้เจ้าของโรงเรียนบอก ไม่อยากเสียเราไป เขาก็เพิ่มเงินเดือนให้แบบ โอ้โฮ สูงเลยไง แล้วก็พอปีที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มเงินเดือนอีกจากหัวหน้าคนเก่าเนาะ แล้วถ้าแบบ พอมาปีเนี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างมัน แฟลต อะ มันไม่มีอะไรเกิด ขึ้นอะ เราก็เลยแบบ เอ๊ะ ใช่ แต่ก็นั่นแหละค่ะ แต่ฉันก็ ความสมดุลเนาะสำคัญ แล้วก็เนี่ยแหละความพอเพียงของเรา ถ้ามีความสุขด้วย เงินก็โอเคด้วย ตัวงานโอเคด้วย ก็ถือว่าเป็นงานที่พอ เพียงพอสำหรับเราค่ะ
อืม ๆ ค่ะ อืม อา ใช่ อืม เข้าใจ โอเค ค่ะ ค่ะ ได้เลย